อ๋อ อย่างงี้นี่เอง แล้วทำยังไงคะตอนนั้นค่ะ เริ่ม พอจะเริ่มตั้งแต่แรกให้ฟังได้ไหมอะคะ?
ได้เลยค่ะ คือตอนแรกเนาะ เราก็ไม่คิดว่าจะเอามารวมกัน เพราะว่าสามีเนี่ยนะคะ เขามาอยู่ที่เหนือตอนที่เรามีลูกอะค่ะ แล้วทีนี้เราก็อยากเอาลูกมาเลี้ยงที่เหนือ เพราะว่าอากาศมันดีอะเนาะ แต่ว่าอาหารการกินแถวบ้านเราอะค่ะ มันจะมีแต่ผักเยอะมาก ๆ เลยค่ะ เหมือนกับว่าปลูกผักรอบบ้าน โอ้โฮ แบบ มาก ๆ เลย ก็คือที่เราชอบกินเนาะ แล้วก็ปลูกไว้ทำกับข้าวให้ลูกด้วยอะค่ะ แล้วเราดูว่ามีประโยชน์ ก็คือเป็นผักเคลอะค่ะ มันเป็นคะน้าใบหยิกที่เขาเอามาปั่นเป็น สมูทที
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม อืม ค่ะ อ๋อ ผักอะไรบ้างอะคะ? ที่เหนือ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ อ๋อ คล้าย ๆ คะน้าใบใหญ่ ๆ อะ เหรอคะ อ้อ เหรอคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ เป็นคะน้าใบหยิกค่ะ ใบใหญ่ ๆ เลย แต่ว่า รอบ
อ๋อ มันทำสมูททีได้ด้วยเหรอคะเนี่ย?
ใช่แล้วค่ะ แต่ว่าเราปลูกเองเนาะ แล้วเราก็ดูแลนะคะ สภาพดินนะคะ การรดน้ำ แล้วก็ แล้วก็มีวิธีที่จะใส่นมสดอะค่ะทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผักมันกรอบ แล้วก็ไม่ขมด้วยอะค่ะ
อืม อืม อืม ค่ะ อ๋อ ดีจัง อย่างงี้นี่เองค่ะ โอเคค่ะ แล้วยังไงอีกคะ?
ค่ะ ซึ่งจริง ๆ สามีเขาอะก็ไม่ค่อยชอบกินผักเท่าไร เนื่องจากว่าอยู่ที่กรุงเทพอะ เขาก็จะกินแต่เนื้อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นหมูทอดง่าย ๆ หมูทอดกระเทียม แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องกินผักอย่างเงี้ย เพราะว่าลูกเราก็กิน เราอยากกินให้ลูกดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อ๋อ อา เหรอคะ? อะฮะ อืม เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ แล้วอย่างเงี้ยเริ่มต้นยังไงอีกคะ?